Ừm, rõ ràng. Thật ra thì nói gì thì nói chứ, như vậy là nó hiệu quả rồi, có cái sự hiệu quả trong đó mà. Có cái vầy nè, là khi mình cũng nhận ra là khi mà mình, à, vào cái mùa nóng á, mùa nắng nắng nóng này nè, mà mà mình đi ngoài đường nhiều á, thì, à, mình nên là bận những bộ đồ mà kín một xíu. Đó, cái bộ đồ kín ở đây, mặc dù là nó nóng nha, nhưng mà nếu mà mình lựa những cái loại vải mà nó nó ô kê một chút á, thì nó cũng không đến nỗi quá, gọi là, nóng đâu. Với lại khi mà bạn chạy xe ngoài đường á, bạn chạy xe ngoài đường thì có gió <chuckles> nó lùa vào áo, vào quần của bạn, nó cũng mát mẻ được xíu, chứ không tới nỗi rồi là quá nắng nóng, khô quá nóng nực. Đó, thì nói chung là phải chạy nhanh xíu thôi, nói chung đừng có chạy nhanh quá, chạy vừa đủ đúng tốc độ cho phép thôi là nó cũng mát rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó, nó mát chứ đừng có chạy chậm quá, chạy chậm quá không có gió đâu, nó nóng lắm. <chuckles> Với lại nữa có cái cái bí bí quyết này nè. Đó là mình, à, hay lựa những cái đường nào bữa nào mà nó nắng quá đó nha, không phải nắng bình thường mà nắng quá đó, là mình lựa cái đường nào mà nó có thể xa hơn một xíu để mà tới công ty, có thể là, à, nó tăng lên một xíu cái quãng đường nhưng mà được cái là nó vắng một xíu với lại nó nó có cây, nó bóng mát á bạn. Đó, lựa những cái tuyến đường đó mình đi thì nó sẽ mát mẻ hơn so với lại đi cái đường mà nó ngắn nhất mà nó lại nắng quá, đó, kiểu như vậy.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Nó mát, đúng hông? Ừm, ừm. Đúng rồi. Vừa đủ tốc độ, đúng hông? Ừm. <laughs> Ừm, sao, sao? Ừm. A, một chút, đúng hông? Ừm, ừm. Đồng ý, đồng ý. Đúng rồi, cái này mình rất đồng ý, l luôn nó là những cái máng thì phải sinh hoạt, đúng hông? Giống như bạn này ấy lựa chọn những cái cung đường mà nó mát mẻ hơn, ờ, không có nắng, bạn chạy xe, bạn cứ nhìn ra ngoài trời nè nắng lâu thì những cung đường mát như vậy nó cũng sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong cái việc là đi ngoài trời nắng, nhưng mình sẽ không có bị quá nóng, vẫn gió và nhìn mức độ phải thêm mình cũng mát mẻ, không có bị tình trạng như là, ờ, nóng nực quá nhiều, đúng hông? Thì mình nghĩ những cái, gọi là, những cái cách, ờ, bạn chia sẻ về, ờ, đi mùa mưa như thế nào, hay là đi vào mùa nắng như thế nào đó, nó rất là, gọi là, hiệu quả và rất là dễ áp dụng luôn và chắc là mình cũng sẽ thử sau này để mà, ờ, sử dụng trong 2 mùa đó xem sao ha.
Đúng vậy. Ô kê, ừm, ừm, không có gì nè.